हाँ, देखिए खुद पे दया दिखाना वो बहुत ही मुश्किल काम शायद है। है ना? पर अ, आजकल के समय में लोग काम, पैसे, उसके पीछे ज़्यादा भागने लगे हैं। तो वहाँ पे मेरा आपसे ये सवाल है, कि क्या आप भी औरों की तरह खुद को भूल जाते हैं, या अपने लिए वक़्त निकाल के खुद पे थोड़ी बहुत दया दिखा ही देते हैं कि हाँ, चलो खुद के बारे में सोच लिया, है ना? परिवार वालों के बारे में सोच लिया। अगर आपका कुछ इस पे विशेष टिप्पणी है, तो आप ज़रूर बताइए?
जी। जी। जी, हाँ। <laughs> जी। <chuckles> जी। हुँ, हुँ, हुँ। जी। जी, जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल है। क्या है कि अ, मैं एक समय तो मेरा भी ऐसा था कि मैं एक भाग दौड़ में था। पर, खुशनसीबी है कि में मैंने वक़्त रहते समझ लिया। क्या है कि 1 दिन मैं बहुत थक गया, और बैठे-बैठे मैंने अपने आप से कहा कि, "मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, कोई जाए ज़रा ढूँढ के लाए ना जाने कहाँ दिल खो गया।" और जब मैंने पाया कि मेरा दिल कहाँ खोया है जी मेरा दिल खोया था अ, कहीं पहाड़ों में, कहीं नदी नाले झरनों में, जी कहीं जंगल, प्रकृति की गोद में और उस दिन मैंने, ये एहसास किया कि यार जो चीज़ें मेरे दिल को खुशी देती है वो तो मैं कर ही नहीं रहा हूँ। आखिर मैं भाग किस लिए रहा हूँ, ये मैं पैसे कमा रहा हूँ क्या, ज़रूर ठीक है ज़रूरत है उनकी मैं कमा रहा हूँ, लेकिन क्या उनसे मैं थोड़ा-सा भी कुछ ऐसा कर पा रहा हूँ जो मेरे दिल को खुशी दे? बस उसी दिन मैंने कमर कस ली साहिबा, उसी दिन मैंने ये प्रण ले लिया कि आज से अपुन 50% तो कमाएँगे लेकिन 50% जिएँगे भी, क्योंकि ये बहुत ज़रूरत है। मर्द को भी दर्द होता है, मर्द भी इंसान है, मोम का पुतला है, पिघल सकता है।
अच्छा। ओहो, क्या बात है। <laughs> ओह। हुँ। क्या बात है। बिल्कुल। क्या बात है! क्या बात है। आपका जो खुद पे दया दिखाने का नज़रिया है और तरीका है वाक़ई मतलब, अलग और नया सुनाई पड़ रहा है। सच में ये अच्छी बात है कि आप खुद के लिए सोचते हैं। तो देखिए, कहीं ना कहीं आप मुझे ये बताइए, कि ये सोच जैसे आपने बोला बैठे-बैठे ही आ गई, तो ऐसे ही तो बैठे-बैठे नहीं आएगी, कुछ ना कुछ तो शायद ऐसा घटित हुआ होगा जब आपको अपराध बोध महसूस हुआ, कि अरे यार ये बस हो गया अब ये बोरिंग सी लाइफ़, बोरिंग सा मतलब ये रोजाना काम-धंधा लेके बैठो हो, है ना, खुद को तो शायद भूल ही गए। जैसे अगर कोई ज़िम्मेदारियाँ आपके जीवन में आई होगी, है ना? कि उसके बोझ के तले भी शायद आप अपने आपको भूल सकते हैं। तो ये मतलब पल धीरे-धीरे आए या कुछ सडनली कुछ ऐसी परिस्थिति आई कि हाँ बस अब तो कर ही देना है, यार बस बहुत हो गया, है ना।
<laughs> <chuckles> जी। जी। हुँ। जी। जी। <chuckles> जी। जी, जी। जी। जी। जी।